بصراحة لأ، عمري ما جرّبت الحوار ده. لأن فكرة الجمعيات بالنسبة لي بابقى مش عارفة حتّى أدخل بكام وباخاف من فكرة الالتزام. أنا فكّرت قبل كده المبالغ مثلًا معايا أحطها في دهب، بس بابقى حاسّة إن أنا مث مش مبسوطة فيه، يعني اللي هو أنا مش حاسّة إن أنا اتبسطت بفلوسي كده.
إمم. إمم. حلو أوي. ليه؟ ده استثمار اشمعنى طيب؟ ده إستثمار ممتاز. هو أنتِ كده من الناس اللي عايزة تصرف كل حاجة.
هو الص أنا تقريبًا فعلًا كده فعلًا، بس باحس إن هو خلاص أنا جمعت مبلغ و وده كنت حتى عملت كده غصب عني، اللي هو يعني ماما قالت لي: "لأ، أنتِ جمّعتِ المبلغ ده، حطيه في حاجة." اللي هو كان حتى مش بإرادتي بس هُم عارفين إن هُم لو سابوه لي، شكرًا أنا مش هالاقي فلوس أصلًا. تاني يوم هتكون خلصِت.
إمم، إمم. إمم. طيب إمم. طيب خلاص، ما جربتيش مثلًا تخشّي مشروع؟ يعني مثلًا تمسكي مبلغ معيّن لمدة كده تقعدي تإيه يعني ت تدوسي على إيدِك شوية كده وتقللي مصروفاتِك جامد أوي و أنتِ مثلًا وجوزِك وفجأة تعملوا مشروع؟ يعني مثلًا ما جربتوش أو حتى تشاركوا حد في مشروع.
إمم. والله هو بيعمل كده فعلًا. يعني هو دخل في آآ، المفروض عنده عيادة وكان في حد بيكبّر سنتر ودخل معاه. ف بس أنا بابقى دايمًا حاسّة إن هو أنت اللي ملزم، أنا مش ملزمة بأي حاجة.
إمم. حلو أوي. ممتاز. إمم. <chuckles> اللي هو أنت لأ مع نفسك أنت بقى، أنا ما ليش دعوة، أنا ما عنديش التزامات. أنا كفاية إلتزامات البيت.
دي بقى المشكلة اللي بقى عندي. بالضبط. ده دايمًا اللي أنا باحسه. بالضبط، أنا شكرًا أنا واولادي وشكرًا.
إمم. ماشي، ما إحنا برضو لازم نبدأ كده شوية ن يعني نرتب كل حاجة عارفة، اللي هو هتيجي فترة لازم ترتبي كل حاجة، ومعلش لازم تبقي جزء من الالتزام ده فاهمة؟ يعني برضو لازم ت يعني ت تسعي إن أنتِ فعلًا تطوري من نفسِك.
إمم.